Eh, sì, in effetti perché quan alla quando tru mi trucco io, diciamo per per la quotidianità, veramente appena mi sporco, mi metto magari un po' di mascara giusto per contornare appena l'occhio. Eh, però ef <coughs> mi rendo conto che poi quando, ehm, mi sfogo appunto su, mhmm, <clicks tongue> sulle facce complete do do proprio cioè non non metto limiti. Sì, esatto mi sfogo nel senso stretto. <chuckles>
Mh. Mh. Mh. Su qua che ti ti sfoghi, nel senso ti sfoghi proprio in tutto e per tutto. <laughs>
Esatto. <sucks teeth> E e quindi ti dicevo, quindi ho iniziato con cose più o meno semplici, magari ho riprodotto dei dei trucchi che vedevo sui social, oppure che ho visto lì nel nel programma. E poi effettivamente la la questione ha preso la mano, un po' perché mi sono scoperta più o meno capace, e un po' perché il trucco, ehm, cioè mettermi la ciglia finta non non mi dava così tanta soddisfazione, quindi ho detto: "Secondo me io voglio fare qualcosa col lattice." E quindi ho iniziato a ho ho preso prima il tubetto di lattice che è una specie di di liquido che va su è una specie di vinavil, facciamo così. Quindi tu lo metti, lo lavori, quello si, mhmm, sì, esatto, bellissimo. Infatti la cosa non so se è più bello modellarlo o staccarlo dopo quando quando hai finito.
Mh. Già. Ah, ah, okay, co come <chuckles> come a scuola. <chuckles> <chuckles> L la sensazione di sì, sì, sì, come com i bambini inso
Eh, sì, perché viene via esattamente come il vinavil, si stacca tipo seconda pelle. <clicks tongue> Ehm, e quindi ti dicevo, ho comprato prima questo questo lattice liquido, uhm, che appunto si modella, si si gli dai la forma che vuoi, e poi l lasci che lo asciughi. E, ehm, vabbè è capitato insomma che, uhm, io ho fatto l'ordine online, arriva il corriere, mi par arriva il <chuckles> il pacco con con il lattice con il lattice liquido dentro, e il sangue finto, perché ovviamente figurati se non fai una cicatrice come prima
<chuckles> Sì. Il ma il ma il materiale. Ah, beh, <chuckles> gioia eh, l l le prime cose ti metti alla prova su sulle cose macabre.
come prima cosa. Meglio ancora

Allora, ehm, sì, ehm, allora, l'hobby in questione è il face painting, non so se hai, mhmm
Mh. Il f mhmm, mi spiegheresti che cos'è?
È sì certo, come no. Allo nasce dal dal make-up, sostanzialmente, quindi è un po' il, mhmm, l'evoluzione del del make-up, quindi sì. E, mhmm, <clicks tongue> però ha a che fare con, diciamo, anche strumenti tipo, non lo so, il lattice, le protesi facciali, uhm, quindi tutto quello che riguarda magari il trucco scenico, uhm, cicatrici
Ah, okay. Del trucco. Ah. Ah. U u ancora un po' più artistico, esatto, in questo senso.
Ehm, sì, esatto, quindi non è semplicemente, insomma, un un bel trucco, uhm, ma spesso diventa un trucco molto molto molto elaborato. <sucks teeth> Te
Quasi di trasformazione, no?
Sì, p esattamente, esattamente. E, uhm, è un hobby al quale che mi piace moltissimo, lo lo quando posso lo faccio molto
Beh, sicuramente non è un hobby comune, diciamo così.
Ehm, no, c'è chi lo fa di mestiere, magari sui social vediamo vedia vediamo qualcuno che, come dire, s mhmm, crea contenuti proprio su quel su quell'argomento, però effettivamente mi rendo conto che, ehm, chiudersi in bagno davanti allo specchio <chuckles> a a fare sta cosa per ore perché <chuckles> ci vogliono ci vogl c sì.
Ah okay, ca capito. <chuckles> Va beh, n ma ma c ci v ci ci vuole tempo e ci vuole, immagino, anche, come dire, il materiale per farlo, no
Ehm, sì, sì, allora, quello
che n che che non non non è il comune trucco, immagino?
Ehm, allora di base puoi utilizzare anche il comune trucco, perché sostanzialmente diciamo che i prodotti sono sono quelli. Spesso hai a che fare con colori un po' particolari, quindi magari un una base trucco verde è un po' un po' difficile da <chuckles> da trovare. Ehm, ehm, <chuckles> però però, ecco, ci sono delle delle delle marche, dei brand che che riescono a offrire un buon prodotto qualità mhmm, un buon, mhmm, <clicks tongue> rapporto qualità prezzo per prodotti, appunto, che possono essere anche interscambiabili, quindi magari, non lo so, uhm, utilizzo nello stesso nella stessa box il rosso per tutti i giorni e il verde <chuckles> solo per quando pratico l'hobby.
Ah, mhmm, ecco. <chuckles> Diciamo me lo imma immagino. Ah o capi gua <chuckles> gu guarda, io, ehm, adesso ti faccio raccontare l'e l'e l'episodio buffo, uhm, però volevo chiederti: è una cosa costosa farlo?
Sì.